Du, was war denn so dein stolzes Bastelprojekt bisher eigentlich?
Ja, äh, lustige Frage, erinner ich mich auch noch gerne dran, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal, ähm also mein Papa ist gelernter Schreiner. Und ich hab, als ich jung war war ich schon immer total fasziniert davon, wie er Dinge aus Holz baut, hab da auch oft zugeguckt, bin in die Werkstatt gegangen. Als ich dann 'n Teenie war, auch ab und an mal mit ihm sogar auf Baustellen und hab geholfen, erste Sachen zu machen, waren dann auch so meine ersten Jobs sozusagen. <giggles> Und deswegen hab ich da immer mit Handwerk schon total viel verbunden, ähm, was dann 'ne ganze Weile, ähm, nicht mehr so 'ne Rolle gespielt hat in in meinem Leben, weil klar, man entwickelt sich dann weiter, geht seinen Sachen nach, und ich hab ja jetzt nichts Handwerkliches gelernt. Und dann war's so, dass ich mit meiner damaligen Freundin zusammengekommen bin, und sie war neu hier in dem Land, auch neu in der Stadt und hatte, kurz bevor sie in die Heimat musste für 'n paar Wochen, ähm, gerade kurz davor noch n ihre ähm, ihre, äh, ihre erste eigene Wohnung gefunden hier, die wir dann schon mal so mit 'n paar Kleinigkeiten, Bett und so, reingestellt haben und, ähm hatte aber kaum Möbel. Und dann ist sie, äh, eben in die Heimat gefahren, und ich dachte mir die ganze Zeit: „Hm, was könnt ich irgendwie Schönes machen, wenn sie wiederkommt?“ Und dacht mir: „Okay, sie braucht unbedingt 'n Tisch.” Und dacht mir aber, ähm: ”Ich möchte selber 'n Tisch bauen, kann das aber gar nicht“. <laughs> Und hab dann gedacht: „Okay, wofür hast du denn 'n Papa, der Schreiner ist? Ruf ihn doch mal an und frag, ob er Lust hat, mit dir gemeinsam so 'n Bastelprojekt zu starten und selbst 'n Tisch zu bauen.“ Und dann haben wir das gemacht, ja.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay, voll süß erst mal. Wirklich, so so, also wirklich sehr, äh, süß, was du dir da ausgedacht hast. Und wie war das dann? Wie habt ihr, wie wie lang hat das gedauert? Was für ein Tisch war das? Wo hast du deine wo hast du deine Inspiration hergenommen?
<giggles> Genau, ja. Also erst mal hab ich gesagt, ich möcht', ähm, schon was bauen, was so, ähm, 'n bisschen individuell ist und, ähm, gern aus Holz, weil das auch das ist, was ich immer mit dem Job von meinem Papa verbunden hab. Und dann, ähm, hat mein Papa gesagt, dass er noch 'n total großes Regal im Keller hat und, dass wir vielleicht nur eine schöne Platte besorgen und dann den Rest alles aus diesem Regal bauen. Und da dacht ich mir direkt: „Ja okay, das klingt natürlich megaspannend <giggles> und herausfordernd.“ Und, ähm, bin dann zu ihm gefahren, dann haben wir jetzt erst mal hingesetzt, haben 'n paar Sachen aufgemalt. Dann, ähm, haben wir überlegt, was wir eben noch besorgen müssen, dass ich diese Platte eben hole. Die, ähm, hab ich dann auch wirklich bei 'nem Holzwerk geholt, wo dann wirklich so, ähm, du sagen kannst: „Hey, die und die Maserung finde ich schön, davon bitte 'n Stück”, ne? Und dann hab ich dafür auch ich war noch recht jung, aber, äh dafür auch dann gar nicht so wenig ausgegeben, weil ich mir dachte, dass ja die Platte, die oben ist, die man dann auch sieht. Ähm, <laughs> ja, und dann, ähm genau, und dann sind wir erst mal noch ich hatte 'n Schlüssel von ihr da in die Wohnung gefahren, haben ausgemessen, dass auch wirklich alles passt nachher. Und, äh, dann haben wir bei meinem Papa im Keller unten 'ne kleine Ecke freigemacht, haben so 'ne Art Werkbank dahin gebastelt, haben die Sägen geholt, die wir brauchen und haben dann angefangen, dieses Regal zu zersägen. Und quasi musst du dir so vorstellen, wenn man die Platte dann umdreht bei Tischen, ist ja immer noch innen drin noch mal so 'ne Holzfassung, ne, bei der dann die Beine festgemacht werden. Das war so der erste Schritt, das überhaupt richtig zu machen, und wie sorgt man auch dafür, dass es dann auch hält, ne? <laughs> Ich hatte ja wirklich überhaupt keine Ahnung, und dann hat mein Papa mir 'n paar Methoden gezeigt, wie man das Holz miteinander verbinden kann, noch 'n bisschen Leim dazwischen. Ja, und das waren dann schon 'n paar Tage, wo man halt so ga versucht hat, ganz konzentriert mit viel Liebe diesen Tisch zu bauen und den auch individuell zu machen. Und ja, es war dann auch 'ne 'ne coole Zeit, mal wieder, ähm, mehr, ähm, intime Zeit dann auch mit 'm Papa zu verbringen, weil das dann natürlich total sein Element ist und er was ich mega freut, dass man ihn fragt für so was, ne?
Mhm. Ja. Okay. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. <giggles> Ja, stimmt, ich bin mir sicher, dass er sich wirklich damals ja sehr gefreut darüber, ne, dass der Sohn so ja, von ihm Hilfe wollte. Also, war quasi deine Inspiration eigentlich dein Vater, oder? Weil er so also, kam er dann so mit der Idee: „Ja komm, lass uns das doch so und so machen”? Oder hast du dir da wirklich so was rausgesucht?
Ja, also die Idee hatte schon ich, weil ich wusste eben, sie muss jetzt wieder zurück in die Heimat, ist voll gestresst. Denke mir: „Oh Gott, meine Bude ist noch total leer”, und ich stand da in der Wohnung und dacht mir so: „Da fehlt auf jeden Fall einfach 'n Tisch”, damit ich s irgendwie damit man auch schön mal zusammen essen kann, ne? Bisschen romantic, ne? <laughs> Dass das vielleicht noch fehlte in der Wohnung und dachte mir dann, ähm, dass ich's total schön fände, ihr eben was Persönliches zu schenken, was was man selber auch noch gebaut hat und dann noch täglich benutzt, weil das ist ja auch was Ich glaub, da erinnerst du dich dann dann denkst du vielleicht schon beim Frühstück morgens, wenn du deinen Kaffee trinkst an den Menschen, der dir diesen Tisch gestell dahingestellt hat und gemacht hat. Das heißt, die Idee hatte ich schon so von mir aus als Impuls, aber mein Papa hat mir da natürlich erst mal erklärt, wie es überhaupt funktioniert, ja. <giggles>
Mhm. <giggles> Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall, und das war dann bestimmt auch viel schwieriger als du es dir vorgestellt hast, denke ich mal, oder? Oder war das doch einfacher? Ah n ja? <laughs> Ja.
Ja. <clears throat> Ne, absolut. Ich fand's schon sehr kompliziert. <laughs> Ähm, also, ich ja, mir wa mir ist jetzt das nicht 100 % fremd gewesen, dadurch, dass ich ja, als ich, äh, noch bei meinem Papa gewohnt hab, mitgekriegt hab, wie er da manchmal was an Möbeln gemacht hat. Aber ich selber hab's halt noch nie gemacht, und fand's aber total schön, weil er hat mir zwar schon geholfen und gesagt, wie ich Sachen mache, aber auch mich m m Fehler machen lassen. Und das fand ich eigentlich auch cool, weil dadurch war ich am Ende auch so stolz da drauf, wenn dann was geklappt hat, ne? Und dass man dadurch auch erst mal so 'n Bezug bekommt zu so was, ähm, Alltäglichem und Selbstverständlichem, wie 'n Tisch. Das man denkt ja eigentlich nie drüber nach, weißt du? Wer wer steckt da irgendwie seine Zeit und seine Gedanken rein, so was zu bauen? Und ich find das, ähm ja, dieser ganze Prozess hat mir auch noch mal so 'n bisschen mehr ich weiß nicht, Respekt für solche Sachen gegeben, ne, dass man sagt, so: „Hey, da steckt auch wirklich Arbeit und Gedanken hinter.“
Mhm. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall- vor allem so für Handwerk, also für Sachen, die wirklich handgemacht sind, ne? Da hat man bestimmt kriegt man bestimmt so 'n bisschen mehr Respekt, halt so, wie du eben schon meintest. Was war denn so das, ähm, Schwierigste daran, wo du wirklich so dachtest: „Okay, damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet?"
Ich würd sagen, das Schwierigste war, dass man natürlich bei 'nem Tisch sehr präzise arbeiten muss, ne? Weil du möchtest ja nicht, dass er irgendwie schief ist <laughs> und die Sachen runterrutschen, ne? Und da muss ich schon sagen, ähm da war's dann teilweise 'n bisschen frustrierend, weil du Äh, mir ist es bestimmt 2, 3 Mal passiert, dass ich dann irgendwo 'nen mich leicht vermessen hab oder vielleicht beim beim Absägen dann mit der Stichsäge nicht ganz präzise war und 'n Ticken zu viel, und dann war das ganze Ding wieder krumm, weißt du? <laughs> Dann dachtest du dir auch so: „Oh ne, wieder von vorne anfangen.“ Also, da glaube ich, so, Dranbleiben und auch, ähm, vor allem, ja, nicht zu schludern und irgendwie so zu sagen: „Okay, das macht auch schon Sinn, dass man Maß nimmt vorher. Das macht Sinn, dass man, ähm, sich da Zeit und Ruhe nimmt und eben nicht schnell fertig werden will.“ Das war so das Schwierigste für mich, da so zu akzeptieren, dass man jetzt nicht irgendwie einfach schnell da durch rusht, dann ist das Ding fertig, einmal Schleife drum, und gut ist. Sondern, ähm, ja, dass das, was ich mir da vorgenommen hab, vielleicht doch 'n bisschen anspruchsvoller ist als es klingt und, ähm, man dann aber trotzdem da am Ball bleibt, ja.
Mhm. Ja. Ja. Oh, ja. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall du, voll voll verständlich auch, dass du das dann so ja, quasi so mitten im Prozess dann so realisiert hast. Würden wir da also das ist, glaub ich, so ja, einfach man merkt wirklich Sachen erst, wie also wie schwer etwas ist, wenn man wirklich so mit drin steckt, würd ich mal sagen. Aber wie hat denn zum Beispiel dein, ähm, Vater reagiert jetzt, wenn du da mal irgendwas so, ah, so 'n bisschen schief gesägt hast oder 'n bisschen falsch gemacht hast? Weil, er ist ja auch Schreiner, deswegen ist ja auch so sein Hauptgebiet, ne? Also, wie war das denn da so dann für dich?
Mhm. Ja, wie Papas dann halt gerne mal so 'n bisschen sind, ne? <laughs> Wieder in die Paparolle verfallen und extra nichts sagen, ne? Und mit 'nem leicht süffisanten Lächeln dann auch: „Ja, ist ja doch gar nicht so leicht, wie du dachtest, mein Sohn", in die Richtung, ne? Also, ähm, hat mir da natürlich aber auch geholfen, ne? Oder hat dann auch gesagt so: „Ey, wenn du's jetzt beim nächsten Mal machst, guck mal, achte mal da drauf, leg die doch einfach genauso parallel nebeneinander und mach einmal 'n Strich über alle Beine gleichzeitig. Dann sind die auch alle exakt.“ Und dann denkst du so: „Ah ja, okay, sehr simpler, aber logischer Gedanke“, <chuckles> ne? Kann dann auch nix passieren. Ähm, deswegen ja, ich würd sagen, schon liebevoll unterstützend und, ähm, mit 'n bisschen Humor. Ich glaub, er hatte schon Freude da dran, ähm, mich da auch an 'n paar Sachen vielleicht am Anfang scheitern zu sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch noch wieder was, ähm, in ihm hervorgerufen hat, wie er diesen Beruf erlernt hat. Er hat auch irgendwann mal angefangen damit. Deswegen, ähm, ja, du, er war er war schon süß dabei, auf jeden Fall.
Ja. Ja. <laughs> Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Ja, kann ich mir vorstellen. Er hat dich bestimmt so, als er dich da so angeguckt hat, wie du da so irgendwas falsch gemacht hast, hat er sich bestimmt gedacht, ja, vor 30 Jahren, ne, oder vor 20. Du warst ja noch relativ jung. Ja, vor 20 Jahren war ich genauso. Bestimmt normal.
Ja, ja, exakt, ja, genau, dieses typische, der stolze Papa, ne? Richtig. <giggles> Ja, und es war total süß und dann, ähm, als wir irgendwann fertig waren damit, haben wir den dann ins Auto geladen. Hab auch noch so schöne Verschlüsse gemacht, dass man die Beine auch abschrauben kann, ne? Also da 'n paar, äh, Kleinigkeiten <laughs> einbauen. Und, ähm, ja, meine Freundin war immer noch im Ausland, sind wir dann da hoch, haben den Tisch hingestellt. Ich hab noch über ähm, über eBay noch so 2 süße Stühle besorgt, die ich noch dazu gemacht hab und den Tisch direkt noch mal schön gedeckt und alles. Und hab ihr aber nichts gesagt und hab gewartet, bis sie wiederkommt. <giggles> Und, ähm, ja, da muss ich schon also ich muss schon sagen, war ich schon stolz in dem Moment, als ich das dann so gesehen hab und mir dachte so: „Okay, das ist einfach mal 'n Möbelstück gebaut selber.“ Und, ähm, ja, als sie angekommen ist, äh, hab ich sie abgeholt vom Flughafen. Wir sind zusammen die Wohnung hoch. Ich bin direkt am Eingang ins Bad, meinte ich muss mal schnell auf Toilette und dann habe ich sie sche sie schon ge gehört so <laughs> im Wohnzimmer: „Was ist das denn?" Und, <giggles> ähm, ja, da war ich auf jeden Fall ziemlich stolz, als ich ihr dann noch gesagt hab, dass ich ihn gebaut hab und sie mir das halt natürlich überhaupt nicht geglaubt hat. Und, ähm, hab dann noch so, äh, die einzelnen Schritte da alle abfotografiert und die dann noch bei dm ausgedruckt und dann in so 'n kleinen Umschlag gemacht mit 'ner Karte noch dazu. Hab ihr ja so quasi gesagt: „Hey, so bin ich hier geboren", der Tisch <laughs> und konnte sich das jetzt angucken und dann musste sie's mir ja glauben. Und, ähm, ja, da war ich dann schon 'n bisschen stolz auf mich selber. <laughs>
<laughs> Genau. Ja? Oh ja. Ja. Mhm. Ja. <giggles> <giggles> Ja. Ja. Ja, ne, du kannst da auch sein, also wirklich, ist ja 'n Möbelstück, 'n Stück alle also ne, von der Hand her zu bauen ohne Anleitung und die dir sagt, du musst das und das so machen. Das ist wirklich schon schwierig, also Hut ab auf jeden Fall. Aber du meintest eben, ähm, deine damalige Freundin. Also, seid ihr jetzt nicht mehr zusammen?
Ne, das, äh, <laughs> oh, <giggles> war doch nicht so gut, der Tisch. Ähm, ne, daran wird's nicht gelegen haben, aber wir waren wir waren lange zusammen und, ähm, ist dann halt aus aus anderen Gründen, ähm, irgendwann auseinandergegangen. Aber, äh, ja, dem bis bis, ähm, zum zum Ende der Beziehung ist dieser Tisch erhalten geblieben, hat auch die Räume gewechselt. Und von daher, ähm, ja, war es schon 'n tolles Geschenk, 'ne tolle Sache, die sich auch gelohnt hat im Nachhinein. Ähm, ja, aber irgendwann hat's dann leider nicht mehr funktioniert.
Oh. <laughs> <laughs> Mhm. Ja. Ja ja, kann ja mal passieren. Äh, mich hat halt nur interessiert, ob dann ob ob der Tisch dir dann irgendwie so zurückgegeben wurde, vielleicht? Weil du da ja so viel Zeit drin investiert hast. A kann ja sein, ne, vielleicht, dass sie das so gemacht hat, also wurd oder dass du ihn zurück wolltest, vielleicht, keine Ahnung. Wollt ich nur fragen, ob es da irgendwie so was passiert, weil das ist ja schon ein sehr emotionales Geschenk, würde ich mal sagen, weil du das halt selber gebaut hast. Deswegen.
Ne. Ja klar, aber nein, nein, nein, auf keinen Fall. Das ist ja 'n Geschenk. Und wenn man jemanden 'ne Geste macht und von Herzen etwas schenkt, ähm find ich auch unerheblich davon, o was jetzt irgendwie dann schief gelaufen ist zwischen einem und wie man auseinandergeht, ist das, was, was man ja irgendwie von Herzen gemacht hat und ich fänd ja, das wär jetzt nicht so meine meine Art zu sagen, ähm, dass man vielleicht aus Verletztheit oder so solche Sachen wieder zurück einfordert, weil ich hab's ja nicht für mich gebaut, sondern für sie. Ich kann trotzdem mit schönen Gedanken daran zurückdenken, auch weil das das Bauen total toll war und ich da auch 'ne gute Zeit mit meinem Papa hatte. Ich hab ihr 'ne Riesenfreude gemacht. Sie hat, ähm, viele schöne Momente dran gemacht, hat drauf gemalt, drauf gelernt, drauf gegessen, und von daher ist das was, was ihr gehört, und ich find, da soll's dann auch bleiben.
Hm. Ja. Ja. Mhm. Ja, ne, da has da hast du wirklich total recht, ne? Und, ähm, geht ja einfach so um die Geste an sich, und, ähm, ja, ich find auch, da kannst du wirklich schon stolz drauf sein, dass du da was so richtig richtig, also G Großes und Krasses und wirklich Schwieriges da, ähm, gebaut hast, auf jeden Fall, mit deinem Vater. Glaubst du denn, ähm, dass dass dass dieses Projekt auch die Beziehung zu deinem Vater irgendwie heute, also rückblickend, irgendwie, ähm, gestärkt hat?
Mhm, kann schon gut sein, ja. Ich glaub, das sind schon diese Sachen, die man dann gemeinsam noch mal, äh, durchlebt und erlebt, wo man vielleicht auch, äh ähm, ja, noch mal die Wertschätzung zeigt, ne, für seine Fähigkeiten. Er konnt mir noch mal etwas beibringen, auch im E Erwachsenenalter. Das sind, glaub ich, schon Sachen, die die hängenbleiben und die dann auch langfristig mit Sicherheit einen in manchen Punkten zusammenschweißen. Ich glaub schon, weil's vielleicht 'n bisschen was anderes ist als nur zum klassischen Abendessen oder so, sondern man hat gemeinsam was erschaffen. Man hat was in der Hand, was es vorher nicht gab. Und, äh, und ja, ich glaub auch, dass, äh, es wahrscheinlich dann 'n schönes Gefühl für ihn war, noch mal so bewundert zu werden für seine Fähigkeiten. Das ist dann ja wahrscheinlich auch weißt du, was auch nicht alltäglich ist, ja.
Mhm. Mhm. <giggles> Ja, auf jeden Fall. Ja, ne, du, da hast du vollkommen recht. Also ich glaub auch, dass das, ähm, auf jeden Fall ja, vor allem weil's ja auch so sein Beruf ist, ne? Und dass du da auch so Interesse für gezeigt hast und dass du da auch, äh, als du das Projekt im Kopf hattest, dein Vater in den Sinn gekommen ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass der sich da sehr gefreut hat. Ja, Mensch, du, auf jeden Fall danke für das Gespräch. Das war wirklich sehr, ähm, spannend. Danke dir.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.